Eh Kak, aku pengen cerita sih, mengenai permasalahan yang sering banget nih, aku hadapin, gitu ya, dan, sampai sekarang, ya, aku masih sulit untuk nyeimbanginnya juga, dan sekaligus pengen minta saran, masukan juga. Jadi ya, aku ini dalam pekerjaan kan se eee, ini kan tahun ini atau akhir tahun ini, lagi sibuk-sibuknya, gitu ya Kak. Maksudnya, ya, lagi sibuk itu istilahnya dalam closing-an dalam sebuah perusahaan aku, gitu ya, kayak, memberikan laporan, rekap dan lain-lain, gitu kan, yang di mana ngebuat, eee, pekerjaan itu yang awalnya, jadi sedikit, tiba-tiba jadi membludak nih, melonjak gitu ya, double istilahnya, kalau dibilang 100% pekerjaan normal aku, ini jadi 200%. Nah, makanya itu, jadi, kayak super sibuk, kayak, banyak banget laporan yang harus dikerjakan. Kemudian juga nih, ya, Kak, aku jadi kayak banyak lemburnya juga, gitu kan, kadang ada pekerjaan yang aku bawa ke rumah, gitu kan, yang di mana, ya, yang pada awalnya aku bisa kayak istilahnya itu, punya waktu senggang, gitu ya, nggak usah terlalu pusing-pusing banget masih ada waktu free, tiba-tiba nih, jadi kayak "Wah, banyak banget pekerjaan," gitu kan, jadi kayak susah nih, buat nyeimbangin waktu-waktu buat istirahatnya, gitu, di tengah-tengah, ya, banyaknya pekerjaan ini. Makannya, pengen tanya nih, kira-kira saran dan masukan kamu, ada enggak ya, mengenai hal ini?
Boleh. Oke. Oke. Oke, baik. Tapi sebelumnya aku juga, ini ya, bilang makasih dulu nih sudah mau, eee, sharing ke aku soal, <tsk> eee, sedikit permasalahan kamu bagaimana menyeimbangkan waktu istirahatnya di ketika kerjaan itu lagi padat-padatnya sehi dan aku sih, eee, paham ya, karena itu kondisi yang cukup tidak bisa dipredi diprediksi juga, karena memang akhir tahun di seperti yang kamu bilang tadi, itu pasti semuanya pada deadline. Nah, tapi sebelum nanti aku coba lebih jauh nih, nanti, eee, memberikan nanti, apa namanya, masukkan mungkin, yang bisa bermanfaat buat kamu nanti, kira-kira yang aku pengen tanya gini, eee, berapa jam sih, kerja kamu itu rata-rata per harinya, gitu?
Mhm. Nah, iya. Betul. Mhm? Oke, ya, mungkin kalau untuk normalnya dulu, ya, Kak, eee, normalnya itu biasanya sih dari jam 8.00 pagi, sampai jam 5.00 sore, nah, itu jam-jam normalnya, gitu kan. Nah, semenjak adanya yang namanya ini, eee, apa ya, closing-an gitu kan, di akhir tahun pekerjaan jadi double. Nah, otomatis kayak, terkadang aku jadi harus kerja dari jam 8.00 sampai jam 6.00, atau bahkan jam 7.00, atau bahkan jam 8.00 malam juga, jadi, kayak 12 jam nih, kerjaan aku, yang awalnya nggak sebanyak itu. Nah, kadang juga, jadi ada pekerjaan yang mungkin kalau nggak ada lembur, diganti dengan bawa pulang ke rumah, gitu, jadi kayak, ya, pulang ke rumah pun bawa kerjaan, nggak pulang pun jadi tambah kerja, gitu kan. Jadi, istilahnya tuh, suka, eee, susah, gitu ya, dalam nyeimbanginnya, gitu, kayak, gimana sih, kayak, aku bingung maksudnya curi-curi waktunya, atau mungkin istilahnya mengatur waktunya itu, kayak gimana, gitu?
Oke. Iya? Oke. Oke. Kalau misalnya dalam aktivitas kamu, itu yang kerjaan kamu itu, eee, pernah nggak ada momen yang kamu berpikir, bisa nih, mengambil jedanya, eee, atau untuk mungkin istirahat sejenak gitu gitu selama jam kerja, gitu, pernah nggak?
Heeh? Oh, iya sih, kalau untuk istirahat sih sebenarnya kita udah diberikan ya, setidaknya, 1 jam dari jam 12.00 sampai jam 1.00. Tapi, ya, istilahnya istirahat yang benar-benar istirahat cuman pada saat itu, istilahnya, ya paling punya istirahatnya paling cuma buka HP 5 menit, gitu kan, ya, istirahat micro-micro break gitulah, yang istilahnya nggak terlalu banyak-banyak banget cuman buka buat HP, eee, buka-buka HP, scrolling-scrolling habis itu, ujung-ujungnya, tutup lagi. Karena, ya, walaupun kita, apa ya, istilahnya, walaupun aku pengen sampai 10 menit buka HP, 15 menit buka HP. Tapi kan, namanya pekerjaan nggak bisa nih, aku tinggalin, gitu Kak.
Oke. Oke, paham sih. Oke sih, aku udah paham sih ya, eee, tanya sedikit nih, di awal-awal nih, tentang permasalahan kamu masalah, eee, kesibukan te yang juga cukup menyita waktu istirahat kamu, gitu ya? Tapi, sebenarnya untuk dengan rutinitas kamu yang cukup padat ini, eee, apakah atasan, atau tim kamu ini mendukung nggak, waktu, kamu istirahat, gitu?
Heeh. Oke, ya sebenarnya sih, mereka itu it tipikal yang, eee, "Saya tidak mau tahu pokoknya selesai," kayak gitu, modelannya, mhm. Jadi, kayak, ya, dia nggak peduli, gitu, maksudnya, aku istirahat apa enggaknya, gitu. Yang penting, istilahnya itu pekerjaan harus selesai, gitu, jadi dia membebaskan sebenarnya, istilahnya "Ya kamu mau tiduran, kamu mau main HP, gitu kan, di rumah juga kamu nggak mau kerjain juga nggak papa," tapi, ya istilahnya pada hari terakhir pengumpulan, pokoknya semuanya harus selesai, begitu Kak.
Oke. Oke, aku sih udah paham nih, sudah paham cukup jelas, dengan apa kamu rasakan ed dan, aku juga mikir, cukup wajar juga sih, kamu kadang, eee, juga cukup merasa kewalahan, ya, menghadapi jam kerja yang sangat padat ini, gitu ya? Oke, tapi mungkin beberapa hal yang bisa kamu lakukan biar bagaimana akhirnya nanti kamu bisa menyeimbangkan nih, waktu istirahatnya di pekerjaan sibuk. Nah, mungkin, mmm, <smacks lips> langkah pertama yang bisa kamu lakukan itu, adalah, mencoba untuk mem-breakdown dulu nih, pekerjaan-pekerjaan yang padat tadi itu, "Mana nih, kira-kira yang berpeluang untuk, eee, dikerjakan di awal, dan, itu memang nggak bisa ditinggal," dan, nanti kalau ada yang lainnya, bisa dikasih space. Nah, mungkin itu bisa dijadikan ruang kamu untuk istirahat, ketika, pekerjaan itu nggak bisa ditunda. Nah, jadi memang dibagi dulu nih, pekerjaan yang di partis eee, dipartisi-partisi kerjaannya, kalau padatnya itu seperti apa, gitu kan, atau di jeda waktunya, atau dibikin manajemen waktu kerjanya yang yang yang bisalah, kamu juga ambil waktu sejam mungkin untuk istirahat biar biar nanti lanjutinnya itu juga fresh, gitu loh. Karena kan, memang, berhubung akhir tahun ya, kamu bilang tadi ya, yang mana itu pekerjaan juga kadang pasti ada lemburnya, overload-nya juga kan? Nah, itu gimana, kira-kira?
Mhm. Iya, benar. Heeh? Heeh? Oke. Mmm, iya. Iya. Iya, heeh. Benar. Mhm, benar. Mmm, iya sih, ya, benar banget sih, yang dari kamu berikan barusan, ya. Istilahnya memang untuk istilahnya nggak terlalu stres, ya? Membagi-bagi aja, dibagi-bagi, yang mana yang paling sulit dulu, mungkin itu dulu, gitu kan? Sisa-sisanya, ya udah, gitu kan? Kalau yang sisanya mungkin bisa dikerjain sambil, ya, banyak break-break micro break-nya, gitu ya? Bisa sambil main HP buka HP dikit, gitu. Jadi, nggak terlalu merasa terbebani di akhir-akhirnya, gitu, oh, iya ya benar sih. Nah, kira-kira selanjutnya ada saran lain nggak nih, Kak?
Benar. Iya. Iya. Ada nih, mungkin kamu juga bisa menerapkan aturan 90:10, atau 50:5 nih, artinya gini, 90 menit kerja, 10 menitnya reset, atau, lima puluh menit kerja, 5 menit jeda. Nah, d ijeda nanti kamu itu bisa mungkin kalau kerjanya duduk bisa berdiri sebentar, atau kamu bisa minum air dulu, atau bisa peregangan ringan dulu dan yang paling penting ketika fase itu, usahakan dulu jangan buka media sosial dulu. Karena, itu gampang banget, eee, ngestrak apa namanya, mempengaruhi lagi nih, gitu kan ya, distract lagi nih dari, eee, i awalnya udah istirahat, malah bekerja lagi dalam pikirannya, gitu, gimana kira-kira?
Oke. Oh, oke oke. Mhm. Oh, oke. Mmm, benar benar ya, istilahnya, ya, hal itu yang benar-benar harus di apa ya, di ini ya, dihindari, gitu ya? Nggak menganggu akunya pada saat lagi istirahat, biar istilahnya, istirahat, yang benar-benar istirahat, bukan istirahat yang setengah-setengah, oke, iya benar-benar sih, bisa aku coba. Oke, baik-baik, nah, kira-kira ada saran lain enggak nih, Kak?
Iya. Eee, mungkin nggak ada lagi sih, cuma sedikit aja, pokoknya kurangin juga nih istirahat palsu yang pokoknya yang, istilahnya gini, scroll handphone tanpa sadar, atau rebahan, tapi masih mikir-mikir. Nah, mungkin ganti dengan kalau misalnya tadi break-nya itu ya dengan diam sebentar, nafas, dengerin musik boleh ataupun, ya udah, nggak usah apa-apa, atau minum air boleh gitu aja, ya so far sih, mungkin, itu sih, yang bisa aku sampein nih dengan solusi untuk kamu bagaimana bisa menyeimbangkan waktunya, gitu.
Mmm. Oke. Baik. Mmm. Oke, baik-baik, iya sih, pasti aku akan coba beberapa sarannya yang tadi kamu berikan yang istilahnya memang, cukup membantu ya? Istilahnya, untuk membuat aku bisa tidak, a apa ya tidak terlalu, eee, nyantai dan juga istilahnya kalaupun nyantai, ya, beneran nyantai, gitu, yang bikin aku benar-benar pulih untuk bekerja selanjutnya, oke deh, baik Kak. Terima kasih banyak ya, sudah mau memberikan aku saran, memberikan aku masukan, semoga saran dan masukan kamu ini bisa sangat ber bermanfaat untuk aku, dan, semoga ke depannya aku jadi bisa menyeimbangkannya dengan baik. Terima kasih.
Iya. Sama-sama. Oke, aku juga ikut senang nih, kamu akhirnya juga lega dan aku kamu juga bisa nanti bisa merasakan manfaatnya. Semoga kamu sukses ya, dengan pekerjaannya, dan juga bisa dengan istirahat dengan baik. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.